あの、今まで、あの、こう、生活してきた中で色んなスキルって身についてきたと思うんですけど
はい。
はい、あの、なんか転職とか
はい。
あの、そういった時とかって、なんかスキルを活かすとかって、なんかイメージ湧いたりしますか？
うん。 はい。 そうですね。結構、転職をしてきたので
はい。
なんかその中で、なんか自分的には、どんどんキャリアアップができたなと思っていいて
おお、それは素晴らしいですね。
はい。なんか前職でやってたことを次の転職先で活かせたりとか、それこそ業種が変わっても、あの、そういった、前で、なんだろう、やってきたことが生かせてるってことは結構あります。
うん。 おお。では、それってちなみにどんなスキルなんですか？
はい。なんか結構、えっと、パソコンを使う仕事が多かったんですね。
はい。
その、まあ、えっと、前職っていうのが、ええと、教育業界のこう 英会話学校の運営という仕事をしていたんですけど。
はい。
その中で、あのパソコンを使って、色んな作るものがあったんですよ。
おお。それはなんか、あの、Excel とか Word とかってことですか？
はい。 そうです。Excel とか Word とか PowerPoint を使って
うーん。
その、ま、表だったり なんだろう。収支の表とか、生徒の管理をするための表とか。
ああ。 はいはい。
あとは、ま、デザイン関係でいうと、そのチラシとかポスターとかパンフレットとかまで、全部あの手作りしていたので。
はい。
そういった、そのパソコンの基本的なスキルが、身に付いたなっていう風に思いますね。
ああ。あ、なんかパソコンができると
はい。
まあ、ほんと何でもできちゃうというか、どこに行っても大体パソコンってあるじゃないですかね。
そうですね、もう今の時代、多分どこ行ってもまあでもあの、タブレットとかになってるようなところもあったりするかもしれないですけどね。
ゆうん。 まあ、そうですよね。ただ、ま、タブレットだとできないその、パワーポイントとかも、あの、パソコンじゃできない作業って、やっぱり中にはあるじゃないですか。
うん。 はい、ありますね。
うーん、だからパソコンって最強ですよね。
はい。 <laughs> 確かに、ま、体を動かす系だとか、まあ、接客業とかは、あんまりそのスキルが必要ないかもしれないんですけど
うん。 うーん。 そうですよね。
はい、けどやっぱ、こう、自分が転職した過去の、まあ、いろんな業種の中では、パソコンのスキルは役立ったなと思います。
そうですよね。大体なんか役立ちそうですけど、まあ、あの、具体的に
はい。 うん。
こんな時に、あの、その、英会話学校で作ってたチラシとか、あの、表とか、まあ、こんな時にほんとに役立ったって実感できたなって思った瞬間ってありましたか？
はい。 そうですね。まあ、例えば、ま、最近、えっと、勤めている会社では、ま、全くその業種が違くて、あの、ま、今、えっと、なんて言うんしょう、フリーランスで、あの、いろんな仕事してるんですけど
はい。 はい。
ま、その中で、まあ、建築関係の会社 でも、お仕事、あの、いただいていて
おお、全く別の業種ですね。
全く別業種です。
うーん。
その、えっと、チラシですね。
ああ。
作成をさせていただいたりとか。
ああ。
はい。もうそれで、あの、なんて言うんでしょう、ま、そこから、チラシから、こうね、お客様がお問い合わせしてきたりとかして、あの、実際にも、こう、集客につながっているなっていうふうに感じるような、あの、ものが作れたりすすると、ああ、生かせてるんだなあって思いますね。
おお、なかなかそれは嬉しいですよね。
いや、めちゃめちゃ嬉しかったです。
うーん。でもやっぱり作るのって、パソコンが、こう、いくら、ま、スキルがあったとしても
はい。 はい。
あの、なんか難しくなかったですか？全く別の業種なわけじゃないですか。
ま、内容は難しい。あの、最初は難しかったんですけど、ただ、ま、チラシなんかっていうのは、ほんとに、あの、デザイン調べるといくらでも出てくるんですよね。
はい。 うーん、なんか、「チラシなんか」って。チラシを頑張って作っている人に失礼かなって思ったんですけども。<laughs>
で、そういうの <laughs> あちゃ。<laughs> そうですね、失礼ですね。あの、ま、でも、もらう側としては、<sniffs> またチラシかっていうぐらいんなっちゃうわわけじゃないですか。
まあ、そうですね。あなたにとっては、ま、イージーなことだったってことですね。
はい。 はい。いや、イージーではないですけど、ま、あの、試行錯誤しながらですけど、いろんな、ね、あの、方が作ったデザインを参考に、あの、まあ、やっぱ元となるデザインをこう考えて、それを作り上げていくっていうのは、そうですね、なかなか難しくもあり、楽しくもある、かかなと思います。
ああ。 うん。 うーん。 うーん、そうですよね。だって、ま、建設業界なんて正直、ま、その、英会話学校で働いてた経験からすると、まあ、あの、入るこの、何て言うんですか、入る理由がないというか。
はい。 <chuckles> <laughs> そうですね。あの、なぜそこにって感じですよね。
はい。 うーん、そういう意味で言えば何でも、こう、どんな業界でも自分が興味を持った業界とかにも入っていけそうですね、そのスキルがあれば。
はい。 そうですね。あの、ま、全く違うっていうところで言うと、これもまた、あの
うーん。
これはその、今のフリーランスになる前の仕事で、その、え、トランクルームの
はい。
ええ、会社 に、ま、最後の、なんてゆうんでしょう、フルタイムで働いた、あの、経験なんですけど
はい。
その、だから英会話学校から一番最初に、ん、あの、業界を変えたのが、そのトランクルームの業界だったんですよね。
おお、全く別ですね。
全く別で
はい。
全く分からなかったんですよね、トランクルームとは、みたいな。<laughs>
そうですよね。
まあ、「なぜ来たんだ？」って、やっぱ面接でなるんですよね。
はい。
ただ、その職種が、その、えっと、バックオフィスのマネージャー職だったんですよ。
おお、マネージャーですか。
はい。
ああ。
で、それが、その、英会話学校でもずっと教室のマネージャー職をやってたんですね。
はい。
だから、その、マネージメントっていう面では、別の業種、売るものが違くても ま、やる内容としては、やっぱりお客様がいて、売るものがあって、お金を回す。その3つを円滑に回すために、マネージャーがいるんだよなって考えた時に
はい。
やっぱ、ものが変わってもいけるんじゃないかと思って行ってみたんですよ。
おお、なるほど。なかなか難しそうですけど、そこに行く、この、なんか、やっぱり、業種的には全く違うわけじゃないですか。
<laughs> はい。
はい、あの、なんか、その面接の時とかにこれを準備していったとかってあるんですか？やっぱりその前回のマネージャー職をやってた経験をとか。
ああ。 はい。 ま、トークだけは準備していきましたね。はい。その、どんなマネージャーといってもどんなことをやっていたのかとか、そのね、お金とか経理関係にも携わっていたのかとか
そうですよね。 ふーん。 ふーん。
あの、その、トラブルシューティングができるかとかも聞かれたんですよ。
そうですよね。その辺は、じゃあ、もう完全に準備されて
はい。 はい。<chuckles> そうですね。まあ、でも純粋に今までの経験を聞かれるがままに話しただけなので、ま、そこまでの準備は、まあ、うーん、してないかもしれないです。今思うと。
行かれたって感じっすね？ うーん。 ああ、それで実際に、まあ、合格されたんですもんね。
はい。 そうなんですよ。ごじゅうぶんのいちで受かったって言われました。
うーん。 1/50だったら相当ですね。
<chuckles> いや、めちゃめちゃ嬉しかったです。
うーん。
はい。 うん。
それは実際に、こう、なんか、前回前職でやってた、まあ、パソコンもそうですし、そのマネージャー職が実際に、なんか、点と点で繋がってごじゅうぶんのいちになれたんですか？
はい。 はい。 はい。 そうですね。そのポジションを、もうキャリア採用という形で、あの、採用させていただいて
あ、おお。
で、そのポジションに就いて、まあ、だからやることは特に、あの、ま、内容は違いますけど
はい。
ただ手順として、1か月のやる この、ね、何て言うんでしょう、ええと、企業が回るその流れっていうんですかね。
はい。
は、やっぱり一緒なので その、ま、入金方法の違いだとか 売り出すものの違いその、やっぱ売るものの勉強とかは、やっぱり一からしましたけど。
うん、ま、そりゃ、そうですよね。分からないすもんね、全く。うん。
はい。 だけどやっぱスタッフの、その効率とか そのそういったもの、一通り、え、どうやって回っているのかを学んでからは、どうやったら効率よく回っていくかとかっていう
はい。
考えるに至るのは早かったです。
おお、なるほど。
なんか、全体像を見るスキルが前職でついてたっていう感じですかね。
ああ、それがま、実際あの、新しい職場でも役に立って。
はい。 いたんじゃないかなと思います。
うん。なるほど。なんかあの、ま、その、スキルって、あの、パソコンであったりとか、そのマネージャーっていう素晴らしいスキルはあったと思うんですけど。なかなかこう、あの、ま、転職したいけども、あんまり自分に今スキルが無いなっていう人も世の中にはたくさん居ると思うんですけど。
はい。 はい。
はい。そういう方が、ま、気軽にこう気軽にってわかんないす転職したい時に、こういうスキルあったら、あの、転職に役立つよとかってのあったりしますか？
うんうん。 はい。 はい。 ああ、でも何にせよですけど、今転職するって考えてるってことは働いてるわけですよね？
はい。 うそうですね、基本的には、まあそうですね。
うん。 はい、それがまあ、あの、働いているのであれば、今そこで働いて身につけた職種の、なんでもいんですけど、スキルが必ずあると思うんですよ。
おお、お。
その、例えば接客、コンビニでも接客とゆうスキルが確実に身に付いてますし、その、なんの技術もないのに働くことなんてできないので
うーん、まあ、そうですよね。
それを、何かしらの仕事をしていたのであれば、少なくともそれは何か身についてることが必ずあるはずなので、まずそこを探してみてほしいです。
ああ、なるほど。なんか別の業種に行きたい場合とかは、なんかあるんですかね？
はい。 別の業種に行きたい場合は、あの、ハローワークに行ってください。
おお、ほう。
<chuckles> あの、職業訓練ってゆうものがあるので
はい。
そこで、かなり色んな種類の職業訓練が出来るんですよ。パソコンだったり、あの、英語だったり、技術面だったりとか。
へえ。 あ、実際そこでスキルを学べるというか、そういう場
学べる場が あります。
へえ、それは素晴らしい場所ですね。
はい。なので、ま、自信がない場合は、そういうところに行って、いきなり飛び込むのも怖い、自信が無いし怖いって思ったら、まず、その、ね、使える公共のスキルを学べるものを使った方が、その、手当てが下りながら出来たりするので。
うん。 うーん、なるほど。まあ、実際スキルないと思ってても、なんか仕事をしてたら、それってて、なんかスキル使ってますよ、ついてますよっていうことですよね。
使えるものは使う。 はい。 はい、それは絶対あると思うので、まず探してみて欲しいです。
ああ。 なるほど、それはもう大変参考になりました。え、あの、色んな方に伝えていきたい話です。
はい。 はい。<laughs> いえ、こちらこそ。
うーん。 いや、本日は、あの、色々スキル、どうやって他業界に活かしていくかって、もう色んなお話聞かせていただいて、特にやっぱり職業訓練に関しては、あの、もものすごい興味深い話でしたね。はい。
<laughs> そこ。 はい、ぜひ調べてみてください。
はい、ほんとに楽しかったです。ありがとうございました。
はい、こちらこそ、ありがとうございました。
はい、失礼します。
はい。